私は和食ですね。はい。
和食朝の和食って結構手間かかるじゃないですか。
ええ。
あの
ああ、そうではないですね。 そんなにかけてないですね、私。そうですね。はい、結構簡単に、あ、はい。なんか卵焼きと、あと温野菜を食べるんですけど、私は。あの、あんまりええ、塩分をちょっと控えてるので。はい。ええええ。温野菜と、あと、ま、はヨーグルトも作ってるんですけど、ヨーグルトにはい、あ、あの、作ってます。よまあ、メぺメーカーがあるので、ヨーグルトメーカーはい。ヨーグルトメーカーで、まあ、ヨーグルト作ってるので。ヨーグルトと
<laughs> つそう。そう。ん、も、もう。うん。 す うん。 ふあい、はいはいはい。 控えて。はい。 はい。 え、え！ヨーグルトを作る？自家製ヨーグルト。 ええ！ めっちゃくちゃ本気。はい。